Да, то есть в принципе я вот, э, ну, я радовалась своей работе, ну, по многим показателям. Мне нравилась и компания, в которой я работаю, а, мне нравился коллектив, у меня были, ну, в подчинении вот работники, э, порядка там 15 человек. Вот, и то, что я чем занималась, мне нравилось, то, что языки на работе использую нравилось. И ещё была такая особенность, что меня очень, м, б радовало, что был такой характер работы, что ты вот сегодня её закончил, и ты можешь, э, она в общем вся, э, в течение дня делается эта работа. И ты ничего домой с собой как бы не уносишь, какие-то недоделки, скажем так, сильные.
А. Мгм, то есть, в общем-то, стресса сильного не было, да? То есть ты работаешь на работе, потом можно идти домой и расслабиться, не думать, что бы там ещё доделать или задержаться там до позднего вечера. То есть удобный такой, эм, расклад.
Это было прям М, мгм. Да. Н-да. Ну, задерживаться на самом деле приходилось. Но оно, получается, вот именно надо было решить вот ряд вопросов именно в течение дня, потому что потом уже это было бесполезно делать ввиду некоторых особенностей. Но зато потом ты это решил, может, задержался немножко и домой ничего не несёшь. Ну и по заработной плате меня тоже устраивало на тот момент.
Мгм. Да ну, это самое главное, да, ага. То есть всё, в принципе, устраивало. Хорошая, стабильная, хорошо оплачиваемая работа.
Да. Да. Да, да-да, <chuckles> примерно так.
Так, и как же ты что тебя сподвигло на мысли поменять такую вот, э, красотищу?
Мгм. Красотища. <chuckles> Ты знаешь, мне кажется, тут сыграли. М, в какой-то момент я, в принципе, начала задумываться: м, а вот, а что дальше, да, например. А, и я вот вообще не хотела какого-то движения по карьерной лестнице. А, вот те позиции, которые были выше, там позиция директора или надо было куда-то в Москву уже переводиться. Я вообще не понимала, зачем мне это надо. <chuckles>
М.
Потому что меня устраивало то, чем я вот занимаюсь сейчас. Но может как-то, я не знаю, люди так устроены, или я была устроена, или вокруг мне так говорили, сложно так вот оценить, что вот ты чем-то занимаешься, да, но это вот как будто не вечно, да, а движение к чему-то ещё дальше вперёд.